Oh wah. Itu k saya seneng banget, Kak, terus kan saya awalnya tuh sama temen saya tuh kayak kayak musuhan gitu kan, Kak. Nah
Mhm. Kau sa musuhan sama teman itu.
Iya, nah, terus dia tiba-tiba bawain makan ke aku gitu aku jadi kayak, anu, Kak, kayak terharu gitu terus aku jadi deket-deket lagi sama dia, iya sampe sekarang kita
Oh terus? Iya. Oh gitu. Oh iya, musuhannya kenapa tuh, rebutan pacar?
musuhannya Eee, bukan, Kak, itu saingan nilai, Kak, saingan nilai, iya. Iya. <chuckles>
Apa? Oh saingan nilai, wah Kakak kompetitif banget ya. Ok, saingan nilainya di pelajaran apa tuh?
Saya di pelajaran itu, Kak, agama.
Oh, agama Islam.
Iya, bener.
Oh, Kakaknya musuhan gara-gara pelajaran agama Islam?
Iya gara-gara saingan nilai gitu loh, Kak. <chuckles>
Saingnya di pendidikan agama Islam tuh?
Iya.
Ya, berarti ma nggak masuk ilmunya dong, Kak? Kan ilmunya kan dilarang bermusuhan antara saudara sesama kan? <chuckles>
Hmm. <giggles> Iya bener juga sih, <chuckles> itu khilaf aja, Kak. <chuckles> Iya. <chuckles>
Iya, iya ta malah musuhan berarti Anda, eee, tidak mengimani pelajaran yang Anda kompetisikan gitu, <chuckles> gitu ya. Iya iya ya begitulah. Oke menarik banget, Kak, akhirnya ka kya kalian setelah dikasih dia dikasih telur gulung nih, Kakak langsung peluk-pelukan gitu ya? Nangis gitu ya?
<giggles> Bingung juga. <chuckles> Iya. Iya. Iya saya langsung meluk gitu, langsung kayak dramatis gitu Kak. <chuckles>
Oh sambil meluk, uh tuh. Oh, posternya tenang apa tuh posternya waktu itu?
Posternya, saya itu kayak tentang lingkungan gitu, Kak.
Oh, tentang lingkungan hidup, Kakak kalahnya di mana masih ingat nggak waktu itu?
Iya, pasti

Eee, aku.
Iya. Gimana, Kak?
Kalau Kakak juga sering buatin makanan kah ke keluarga atau ke pacar gitu?
Iya. Ya kalau saya sih, ya suka, s eee, saya suka masak sih, eee, saya suka masak saya suka makan. Jadi seimbang, saya suka masak dan suka makan. Jadi, eee, bawain makanan, ya suka sih bawa min makanan suka, masakin juga suka jadi memang, ya gimana ya, emang itu menarik sih, karena kayak kebutuhan hidup manusia, kebutuhan pokok gitu sih, Kak. hmm hmm. Nah, Kakak pernah nggak sih merasa lebih dihargai atau dekat dengan seseorang karena makanan yang mereka buat atau berikan?
Masak apa? Telor? Mmm. Iya. Hmm. Pernah. Kenapa?
Gimana tuh ceritanya, Kak? Coba ceritain dikit dong.
Oh. Aku itu pas, aku tuh lagi kalah lomba gitu, Kak. Gambar di sekolah lo kalah lomba gitu di sekolah.
Iya, lagi apa? Kalah lomba di sekolah, oke terus?
Iya, nah terus teman sekelasku tuh baik banget gitu, dia besoknya tuh bawain makanan kesukaan aku. Kayak dia bawain makan yang serba telur gitu, Kak, sama kayak iya, kayak cemilan terus kayak, eee, semua yang dia suka, ada juga. Iya. <chuckles>
Ah hah, terus. Oh iya, nah terus? Oh serba telur, oke. Ih, Kakak gampang banget ya kayaknya enak banget jadi pacarnya Kakak ya, bawain telur aja udah seneng, happy gitu ya. Kalau misalnya lagi pacaran keluar gitu nongkrong hang out tinggal, "Nih, telur rebus sudah selesai," gitu ya, "telur asin udah selesai," gitu ya. Enak banget, Kak, jadi pacar Kakak nih, nggak terlalu banyak ini, nggak terlalu banyak keluar duit, nah. Iya iya ya, menarik, Kak, menarik menarik, heeh. Terus gimana tuh, Kak?
Iya. <chuckles> Benar. <chuckles> Oh ya. Telor gulung, iya. <chuckles> Bener. <chuckles> Iya. <chuckles> Hemat. <chuckles> Mhm.